Sim, a gente joga com eles, muitas vezes e muito eh, e antes eu jogava ainda mais, hoje eu hoje eu ainda jogo, às vezes, mas não jogo tanto, quanto eu jogava antes; antes eu jogava bastante. E
Olha. Aham. Sim. Nossa, que incrível. Hã?
Sim, e a a família inteira, né, sempre que a gente viaja tem ai, eu vou eu fugiu pra mim o nome agora do jogo; é um jogo de desenho, que a gente é o Gartic, esse mesmo, você arrasou.
Uhum. Hum. É Gartic? Pronto. <laughs> Ah, eu eu jogava com minhas primas também, né, durante à à pandemia, quando estava todo mundo denti gra de casa, né. Então a gente combinava de de jogar Gartic pelo celular, a gente ligava pelo pelo pelo aplicativo chamado Discord, e ficava lá, jogando Gartic e brincando, né? <chuckles>
Aham. Sim. Isso. É, a gente joga, toda vez que a gente viaja, eh, leva o computador, cada um no celular, o meu filho mais novo não tem celular, né. E aí, ele joga no computador, e a gente, cada um no seu celular, cada um num cantinho da sala ou do quarto, um no quarto, outro na sala, pra não ver o desenho um do outro, e aí no final a gente se reunia para ver e dar risada dos desenhos um do outro.
Uhum. Uhum. Ah, muito bem, sim. Uhum. <laughs> Aham. <chuckles> Ai, que legal. E vocês já jogaram também um jogo chamado Among Us, né, que é aquele jogo de de mentir? Hã?
Ah, sim, inclusive, semana que vem é o aniversário do meu filho e o tema ele escolheu do Among Us, de novo, porque
Uhum. Ah. <laughs>
o tema do do aniversário dele de 5 anos foi do Among Us, e agora o tema de 10 anos é do Among Us, de novo. <chuckles>
Hum, aham. Olha. <laughs> Ai que legal, meu Deus do céu. Eh, então vai ter o o bolo do Among Us, vai ter lembrancinha do Among Us, balão do Among Us? <laughs> Ah, hã?
Ele adora. Uhum, tudo do Among Us. Já tô vendo eu, de novo, imprimindo cada bichinho, cortando, colando nos palitinho pra colocar nos brigadeiros, que eu fiz isso no dele de 5 anos e eu vou fazer de novo, sim, vários palitinhos com com os bichinhos, cada um com um chapéu diferente, com um acessório diferente.
<laughs> Aham. <laughs>

Mas eu co eu co eh, quando você fala "arrasa" é porque ele já manja de tudo no celular, ele sabe todos os aplicativos, ele já sabe todos os o as técnicas, assim, pra pra mexer no celular?
Não, todos os aplicativos não, tipo assim, Instagram essas coisas de rede social não, mas no WhatsApp pra ele se comunicar com a família, ele sabe tudo.
Tá. Está certo, hum. Uhum. Ah que bom, <laughs> é porque tá tá né, como você falou, né, pra mostrar alguma coisa, hum.
Ele liga, ele manda ele sabe escrever muito bem, mas ele liga, porque ele não consegue enxergar, né, mas ele sabe apertar o botãozinho lá e segurar mandar mensagem de áudio, ouvir a nossa mensagem, procurar a gente na lista dos telefones.
Uhum. Sim, ah ah. Aham, ai que legal. Aham. Certo, nossa que incrível, que que realmente, né, eh, também eu tenho isso, né, que tem alguns parentes meus que que não sabe muito muito, eh, mexer, assim, no celular ou no WhatsApp mesmo, né, e e pede ajuda para mim ou pra para as outras pessoas, mas legal que que seu, eh, seu vô?
Uhum. É meu vô, sim.
Pronto, seu vô, sabe mexer no celular, sabe fazer, eh, vídeo, sabe, eh, ligar, eh, por vídeo, né, e
Sim, fazer videochamada e ele adora viu, para ele e ele tem o maior orgulho, ele cutuca os amigos dele ele fala que: "Ó, a minha neta tá me ligando do outro mundo".
Uhum. <laughs> Hum. <chuckles>

Aham, eu nu eu nunca pensei nisso, porque, eh, na maioria das vezes, que a gente faz esse esse sistema de aniversário, né, seja para o meu irmão, para o para o primo prima, a gente compra o material na Aliexpress, porque a Aliexpress está, é é é pronto, já, então, por mais que demore um pouquinho, mas chega e é é bem barato.
Uhum. Pronto, exatamente. É, bem barato, já vem e tem coisas que são prontas e tem coisas que dá para você fazer, e eu gosto disso, de cortar os bichinhos, eu me e colar e colocar as coisas, assim, nos baldinhos e tal, para as crianças eles adoram essas coisas.
Uhum. Sim, sim, é divertido. Uhum. <chuckles> Ah, incrível. Eh, quando for essa essa festa de aniversário, vocês costumam bater foto, certo?
Sim.
E, vocês, eh, guardam no celular pra pra depois, eh eh, ver as memórias, né. Ou vocês costumam, eh, imprimir as fotos ou colocar num álbum porque, eu acho que isso é um pouquinho, eh eh, moda antiga, né, mas, também, eu eu já escutei <laughs>
É é bem old school im imprimir, né. Então, aqui em casa a gente não eh, nós temos álbuns de fotos meus e do meu marido, de quando a gente era criança, com os nossos pais e tal, mas das crianças a gente tem tudo online, no celular, no Instagram, Facebook, fi fica ali guardado aquele monte de foto, mas imprimir mesmo, nada, então, ah, a gente compartilha isso com a nossa família, né, que não está aqui, vivendo isso, mas, é isso, não tem muito de de imprimir, não, de ter aquela foto física, a gente tem ela online.
Aham. Hum. Aham. Sim. Incrível. Hã. Uhum. E, certo. Uhum. Uhum. Sim, sim. Certo. Ah, que legal também, né, porque, eh, como você falou, posta na eh, coloca nas redes sociais e é uma coisa legal das redes sociais, é que, eh, esses momentos você sempre pode ver, né, onde você esteja ou ou com qualquer celular, né, você não precisa do álbum de de de fotografia, né. Por mais que que que que, né, internet você precisa de Wi-fi essas coisas, mas, e tá lá o seu acesso. Eh, e quando você tira essas fotos, né, você falou que coloca na rede social mas também, eh, qual aplicativo você mais usa pra pra mandar essas fotos, né? Você usa pelo WhatsApp ou você, eh, guarda em uma pastinha, né, tem o Google Drive que algumas pessoas guardam em uma pastinha e compartilha, ou tem outro aplicativo tipo o Telegram?
Uhum. Sim Uhum.

Ah, teve uma época, assim, ah quando a minha filha tinha uns 10 anos, eh, que ela começou ela tinha uma amiga que estava em uma situação difícil, eh eh, adolescente criança, né, eh, e ela via muito vídeo no TikTok assim triste, e a minha filha começou a entrar no looping de ver também só vídeo triste, vídeo
Uhum. Certo. Sim, sim entenda. Uhum. Ah.
Eh, péssimo, né. E aí ela começou a ficar muito uma criança que era totalmente feliz e tranquila começou a ficar tudo ela ficava triste, ela ela ficava chorando, meio depressiva, e aí eu proibi, eh, TikTok na minha casa e até hoje tá proibido, ela já já faz 5 anos que isso é proibido aqui em casa ninguém tem, ninguém vê.
Ah, sim sim, de ah Uhum. Nossa, hã? Hum. Uhum. Uhum, ah maravilhoso isso, incrível. Aham.
Ah, maravilhoso isso. E é isso, porque eu acho que é uma rede social péssima em um looping infinito
Sim, com certeza.
Né, e pronto, e ela é bem mais tranquila hoje, não tem nenhum problema disso de tristeza, é crônica, eh, é isso eu acho que essa rede social vídeos muito curtos que não falam nada de concreto são péssimo.
Uhum. Ah, que bom. Aham. Uhum. É, num num exatamente, não não manda nem uma mensagem boa, às vezes, poderia ser algo bom, algo feliz, algo, "Ah, tá acontecendo isso hoje", notícia boa e tal mas não, só serve só pra pra ferrar a mente das pessoas, né, coisa chata.
Exatamente, não é uma coisa legal, não é um a um aplicativo legal que você compartilha uma coisa interessante, legal e mostra coisas legais para sua família.
Pois é.